Ma, ehm, è c è come se praticamente bisogna farsi almeno io non ho una ricetta, è giusto? Però ti parlo dal da quel poco di esperienza
Vabbè, nel nell'amore penso che purtroppo non sì, sì, va bene l'amore
Sì, sì, sì, non dico non c'è una ricetta, non c'è un libretto per le istruzioni, però una, ehm, fatte solo anche delle esperienze passate, secondo me allora, intanto bisogna sempre essere se stessi, perché se tu ti trasformi in una relazione non funziona, non dura, perché arrivato a un certo punto ti stanchi, ti logora
Sì. Sì, questo è vero. Sì. Sì, vabbè poi a parte, prima o poi esce il tuo la es puo puoi fingere per un po', no, cioè poi esce il tuo vero lato, se se reprimi alcuni lati perché a quella persona non piacciono, poi prima o poi i so cioè sommergono. Ma, ehm, domanda tu da quanto tempo stai? veden voglio capire.
Sì. Sì. 5 anni, 5 anni che convivo.
Ah, okay quindi è duratura, ehm, cioè nel senso è comunque non non una relazione di 30 anni, però comunque 5 anni so' tanti anni, quindi magari mi puoi dare qualche tip in più tu, <giggles> dimmi.
Mh. Sì. Allora, ripeto per me sono i piccoli gesti, quindi comunque cercare sempre di chiedere all'altra persona: "Come stai? Com'è andata la tua giornata? Come ti senti? Che cosa ti piacerebbe fare? Cosa ti piacerebbe guardare?" Piccole cose e poi magari piccole attenzioni, non i gesti plateali, che quelli secondo me non servono a niente, però piccole attenzioni, piccoli regalini, piccole
Okay. Okay. Okay, okay. Sì. Sì. Però anche magari sai premure, proprio il fatto che magari il fatto che uno si preoccupi sempre, sai se o 'sto fatto qui, no, penso che
Sì, è importantissimo. Mh.
ti fa sentire importante, sì. Ehm, come voglio capì una cosa. Allora, ehm, visto che son passati 5 anni, no, secondo te, la passione non non non dico sia diminuita, ma è cambiata nel tempo?
Sì.